Ceritain dong, pengalaman Kakak, waktu beli makanan lewat aplikasi, mulai dari sukanya, deh.
Pengalaman belanja, ya? Lewat aplikasi? Kalau dari sukanya, sih, pasti banyak, ya, apalagi kalau lagi promo. Nah, promo itu, tuh, kan, seringnya itu waktu, eee, gajian sale ya di tanggal 25, itu biasanya promonya bisa sampai Rp25.000 meskipun kita misalkan belinya cuma Rp30.000 aja, terus nanti dipotong, tuh, eee, tambah ongkir biasanya Rp7000 kan. Nanti harga makanannya, tuh, cuma sekitar Rp15.000 gitu Kak, dari, eee, misal lauknya nasi padang gitu, itu udah pake rendang. Gitu.
Hmm. Oh. Wah. Heeh. Oh, iya iya, jadinya berapa, tuh? Oh. Hmm hmm. Wah, sudah lumayan banyak, ya. Jadi itu, ya, yang bagian sukanya Kakak untuk belanja online?
Bener.
Nah, kalau dari tidak sukanya, nih, bagaimana, tuh?
Kalau tidak sukanya, tuh, karena kita, kan, kadang ketika belanja makanan online, ya, itu, tuh, nggak tahu itu, tuh, restonya beneran jujur atau enggak, terus juga dia itu, tuh, enak atau enggak makanannya, terus juga dia, tuh, higienis atau enggak gitu sih. Jadi kayak harus kayak kita nges nge ngecek gitu kita random, gimana di suatu resto. Tapi kalo restonya udah apa, ya, udah sering kita pesan biasanya, kan, udah hafal, tuh, oh, ternyata dia gini, gitu. Betul.
Hmm. Oh, iya, sih, bener. Mhm mhm. Mmm, mhm. Mhm, udah jadi langganan. Oh, iya iya. Nah Kakak sendiri sering nggak, sih, belanja makanan lewat aplikasi?
Kalau dibilang sering kayaknya sering banget, ya, kayak hampir kayak 1 minggu, tuh, bisa 2 sampai 5 kali gitu, ya. Karena aku ngerasa kayak kalau lagi males masak, nih, eee, atau mungkin lagi kecapean biasanya, m mmm, beli makanan, tuh, lebih praktis gitu, kayak kita tinggal pesen aja misal lagi bangun tidur kita langsung kayak scroll-scroll terus kayak pesen, terus kita tinggal mandi, eh makanannya udah sampai dong di depan rumah.
Heeh. Oh. Kenapa, tuh? Mhm. Hmm. Oh, iya iya. Ah, jadi lebih praktis, ya?
Betul.
Nah, kalau dibanding masak sendiri atau makan di luar, kenapa kadang lebih memilih untuk belanja makanan lewat aplikasi?
Nah kalau, mmm, masak sendiri, kan, butuh effort yang banyak ya, kayak kita harus belanja, terus kita harus, eee, nyiapin bahan-bahannya, terus kita harus masak, baru, deh, jadi. Belum nanti kalau udah selesai makan harus cuci piring, cuci peralatan, kan, ya, jadi kayak, eee, capeknya, tuh, berkali-kali lipat gitu. Tapi kalau pesen makanan, kan, tinggal makanannya datang aja, terus kita udah bayar aja, praktis gitu. Cuman, eee, kalau kenapa, sih, eee, lebih sering, eee, online daripada makan di luar gitu, sebenarnya makan di luar itu, tuh, ya, seru-seru aja gitu. Maksudnya, eee, kalau lagi nggak capek dan, eee, lagi pergi juga gitu biasanya juga, eee, pulangnya kalau kalau emang laper, ya, mampir ke toko makanan, atau beli makanan gitu, sih.
Heeh. Mmm, mhm mhm. Iya, sih. <chuckles> Mmm, mhm. Mhm. Oh, iya iya iya. Oke, apa, sih, yang pengen Kakak bikin untuk selalu pakai aplikasi itu? Pernah nggak, sih, kayak, kayak tiba-tiba, nih, ada 1 momen terus Kakak nggak mau pakai aplikasi untuk belanja makanan lagi?
Mmm, pernah, tuh, kayak misalkan makanannya, tuh, eee, terkontaminasi, ya, kayak misalkan, eee, ada plastiknya, atau mungkin ada, eee, hewan yang nggak ngerti itu apa gitu, ya. Itu kadang kayak menyebalkan, sih, dan kadang kayak terus, aduh udah, deh, eee, sementara nggak pesan-pesan dulu karena agak trauma, ya, gitu. Cuman ya iya, karena kayak ngebayanginnya, terus, kan, jadinya makanannya nggak kemakan, terus mubazir juga, ya, itu, kan, bikin kayak aduh perasaan tidak nyaman. Tapi juga kadang kala, aku berpikir gitu kalau offline itu biasanya lebih mahal daripada beli online. Gitu, sih.
Wow. Wah. <laughs> Mmm, sampai trauma, ya? Mmm, mhm mhm. Mmm, mhm mhm. Nah, kalau boleh cerita, nih, satu pengalaman yang paling berkesan waktu Kakak order makanan lewat aplikasi, ada nggak, tuh, kayak misalnya wah ini enak banget gitu atau malah ngeselin banget?
Ada dong. Jadi di situ tuh, eee, di aplikasi Gojek itu, tuh, ada makanan yang, eee, sering banget dia itu tuh, tutup, ya. Tapi sekalinya buka, aku biasanya langsung pesan, gitu, dia tuh kayak, eee, buka tutupnya terserah, eee, owner-nya gitu, loh, suka-suka dia gitu, iya. Nah, terus, eee, suatu ketika tuh, dia, tuh, emang bintang 5 gitu. Ratingnya, tuh, bener-bener be e bintang 5 dan di dekat sini, tuh, kayaknya satu-satunya yang bintang 5 tuh, cuman, eee, dia itu. Dia, tuh, jual makanan kayak bakmi jawa, nasi goreng, gitu. Tapi rasanya otentik dan, eee, medok gitu, loh, karena aku suka makanan yang bumbunya cukup banyak, ya. Jadi ketika aku makan, tuh, bener-bener rasanya umami gitu, jadi aku kayak sering repeat. Cuman, ya, itu tadi, dia, tuh, sering banget tutup.
Mhm. Oh, iya. Terserah orangnya, oke, sesuka hati. Oh! Mmm, mhm. Oh. Mhm mhm. Wah. Mmm, karena su terlalu laris kali, ya? <chuckles> makanya tutup.
<chuckles> Pingin, ya?
Nah, kalau pergi ke sana gimana, tuh, pelayanannya? Apakah baik orang-orangnya?
Kalau pergi ke sana, eee, baik, sih. Cuman, ya, itu tadi dia emang, eee, karena ketika buka, tuh, laris banget. Jadi meskipun iya, kayak misal lagi laper banget kayaknya nggak usah ke sana. Karena nunggunya itu bisa sampai 1 jam sampai 2 jam gitu, loh, kayak makanan baru dateng.
Heeh. Wow berarti rame banget, ya, di kalau pergi di situ. Mmm, wah! Nah, kalo kalo gitu pernah nggak, sih, waktu pesanan itu Kakak mesen online, nih, makanannya, terus pesanannya telat banget atau malah salah kirim, nah, Kakak ngapain, tuh?
Nah, itu sering banget, sih, kayak terjadi, kayak misalkan, eee, udah 1 jam kok belum sampai, nih, eee, padahal udah lapar banget, ya, posisi udah kayak pusing, eee, gimana, nih, udah ngantuk juga tapi lapar, tapi juga, eee, kak ek eman, ya. Maksudnya kayak, sayang gitu kalo nggak dimakan gitu. Terus, sampe akhirnya aku kayak report. Itu aku kebetulan pake Shopee Food, ya. Terus aku report. ke admin, ternyata emang yang salah dari driver-nya, tuh, jadi driver-nya, tuh, mungkin dia lupa matiin atau gimana gitu, ya, dan dia udah istirahat di rumahnya mungkin, ya, jam 09:00an malamlah itu kisaran.
Heeh. Mmm, mhm mhm. Mhm. Oh, iya iya. Mhm. Mmm.
Nah, ternyata emang driver-nya, tuh, kayak nggak ngeh kalau ada pesanan di aplikasi gitu, loh, jadi, eee, dari restonya, tuh, udah siap dari tadi, cuman nggak diambil-ambil kan makanannya. Jadi ya nah, akhirnya sama, eee, tim Shopee Food-nya, eee, digantilah driver-nya, jadinya langsung hmm, betul dianterin. Cuman, kan, aku kayak jadi harus repot kayak ngirimin bukti kalau driver-nya nggak respon, terus juga waktu nunggunya udah lama banget. Tahu gitu kalo misalkan driver-nya emang enggak respon harusnya aku langsung report ya. Cuman di situ aku, tuh, kayak nggak ngeh gitu, loh, kalau driver-nya enggak, enggak respon-respon, gitu.
Oh, iya iya. Heeh, terus gimana dong? Oh, diganti driver-nya ya? Iya, sih. Mhm mhm. Mhm. Oh, ya, jadi begitu, ya? Nah, kalo gitu pernah nggak, sih, ada kayak pesanan orang yang tiba-tiba nyasar, nih, ke alamat rumahnya Kakak?
Nah itu pernah, tuh, aku nggak tahu siapa yang pesan, terus dia kayak <chuckles> titiknya di sini, gitu. Eee, "Tapi mohon maaf saya nggak pesan," terus, kan, juga kebanyakan ada aduh, nggak, sih, sering nggak kesel-kesel banget. Cuman kayak aku takut aja ini takutnya punya orang tapi, kan, di mau dianterin ke sini jadi aku bilang ke driver-nya, eee, "Saya nggak, ngerasa nggak pesen, nih." gitu. Nah, eee, terus habis itu, eee, dia kayak ngehubungin yang mesen gitu, kan, agak lama, tuh, aku juga, kan, jadi kayak ikut nungguin, ya. Nah itu, tuh, eee, apa, ternyata salah gitu titiknya, gitu, jadinya iya aku juga agak kasihan, sih, sama driver-nya karena kan nunggu dari tadi, ya, terus juga wah yang beli juga enggak respon-respon. Tapi pernah juga, tuh, ada kejadian agak lucu. Jadi
Mhm. <chuckles> Mhm mhm. Kesel nggak? Mhm. Mmm. Mhm mhm. Mmm, mhm. Ternyata? Oh, salah titik. Iya, sih, bener bener. Mhm.
eee, ada driver tiba-tiba datang ke rumah gitu. Ngetuk, terus aku kebetulan lagi di rumah, katanya, "Eee, ini, eee, makanannya buat, eee, Kakak." katanya gitu, "Eee, mohon maaf aku nggak mesen." gitu gitu, kan, nggak mesen gitu. Terus dia akhirnya, eee, baru bilang tuh kayak, "Oh iya ini temennya ngirimin, Kak," gitu, "coba nanti di dihubungin aja." Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin temenku nggak hubungin aku, ya, aku, kan, jadi bingung, ini beneran apa enggak gitu. Sampai akhirnya, eee, driver-nya ngomong, eee, "Atas nama ini." Gitu, oh. Terus habis itu aku kayak hubungin temenku, oh, ternyata beneran dia ngirimin, gitu.
Heeh? Oh, iya iya. Mmm, temennya? Mhm. Oh. Heeh heeh, untuk memastikanlah, ya?
<laughs> Iya, kan, kita nggak tahu, ya, kalau ada orang jahat ngirimin makanan diracun, kan
Heeh, apalagi disuruh bayar. <chuckles>
<chuckles> Kalo kalo disuruh bayar masih mending, ya, kalau diracun? Sampai kayak keracunan, kan, itu enggak lucu, deh.
Waduh, <chuckles> agak ekstrim, ya? Tapi pernah nggak, sih, dapat makanan yang kayak beda jauh dari foto aplik di aplikasinya gitu?
Mhm. Wah, itu sering banget ketika aku lagi eksplorasi. Jadi kayak ah, iya, kayak aku nyobain kayak resto-resto baru itu harganya udah mahal, diskon dikit, pas dateng tuh nggak sesuai ekspektasi gitu. Kayak misalkan, eee, ayam goreng, ya, ayam goreng Korea gitu tulisan. Terus, ketika dateng tuh cuman sayap gitu, dan itu isinya cuma empat empat bi eh, 2 biji tapi dibagi jadi 4 gitu, loh. Dan itu harganya, eee, mahal banget, sih Rp40.000. Jadi aku kayak ngerasa kayak
Oh, sering banget, ya? Mhm. <chuckles> Waduh, ayam goreng Korea emang ada? <laughs> Heeh. Wah, mi kecil-kecil dong? Wah, cuma jual nama Korea doang, ya?
kayak lemes banget gitu. Kayak "Hah! masa, sih, harga Rp40.000 cuman dapat 2 sayap?" gitu. Padahal aku juga kan sering juga masak, ya, kadang kayak beli ayam aja Rp10.000 sayap bisa dapat 4 gitu. Kayak jadi kayak 4 biji gitu. Jadi kayak ngerasa, wah ini kayak kena scam, ya, karena penip penipuan ini bisa dibilang, ya, karena mahal banget, gitu loh.
<chuckles> Heeh. Oh. Mhm mhm. Ah, terus gimana, tuh? Kakak protes enggak?
Karena, emang dari akunya mungkin, ya, yang nggak nanyain juga, terus juga dari, eee, penjualnya juga nggak ngasih deskripsi itu isinya berapa, terus ap bagian apa aja yang didapat itu. Jadinya aku cuman ngelihat foto aja, kan. Ngelihat foto dan dia ngambilnya mungkin dari Google ya? Jadinya, ya ya udah deh, aku, ya udah deh, nggak papa, mungkin lain kali harus lebih hati-hati.
Mhm. Mhm. Oh, iya iya iya. Ah, jadi begitu. Nah, kalau Kakak dari Kakak sendiri, nih, biasanya Kakak milih restoran itu dari apa gitu? Apakah berdasarkan rating, atau promo? Atau karena foto makanannya?
Eee, nah, kalau dari yang pertama jelas rating ya. Ratingnya dilihat dulu tuh, itu ada rating berapa. Kalau aku sih biasanya milihnya yang di rating 4,5 sampai, eee, 5 gitu ya. Karena kalau udah 4,5 ke bawah tuh biasanya emang beneran zonk gitu loh. Terus nanti biasanya step selanjutnya, aku buka, eee, komentar-komentar orang-orang yang ngasih rating itu gimana, dari segi gambar juga aku lihat. Jadi emang kalau tokonya masih baru atau aku belum pernah beli, aku, eee, ngeceknya bakalan agak lama, kayak 5 sampai 10 menit gitu. Biar enggak terlalu kecewa ya, ketika makanannya ternyata salah datangnya atau mungkin enggak sesuai ekspektasi gitu.
Mhm. Oh. Oke. Mhm? Mmm. Mhm. Oh, iya iya. Mmm, mhm mhm. Kalau semisal nih ada 2 warung yang menunya mirip yang satu warung besar, yang satu warung kecil, Kakak lebih milih yang mana nih?
Kalau aku lebih milih tergantung promo diskonnya sih, dan mana yang potongannya besar. Iya, karena kalau, eee eee, kalo rasanya, be enak pertama pasti kayak harganya yang lebih murah mana nih? Baru nanti yang kedua, rasanya gimana, yang lebih, eee, enak? Gitu.
Oh, tergantung promo ya. <laughs> Heeh. Mhm. Oh, oke oke oke. Nah Kakak itu suka baca ulasan dulu enggak sebelum order makanan gitu?
Kalau baca ulasan, eee, sering dong kayak aku ngecek dulu. Karena pendapat orang-orang itu meskipun karena selera orang beda-beda ya tap dan belum tentu sama kayak aku seleranya, tapi itu tuh kayak cukup ada gambaran garis besar gitu loh, itu tuh sebenarnya restonya seperti apa, terus ketika resto bales pesan dari, eee, penilaian itu seperti apa, atau dia malah ngegas misal dikasih komentar restorannya kurang bersih atau misalkan, eee, ini, nasinya nggak nggak dibawain atau mungkin es tehnya nggak dibawain. Nah itu kan kadang aku juga ngelihat ya ada kayak resto tuh yang ngegas-ngegas gitu, kayak malah marah-marah, eee, "Ngapain sih ngasih nilai kayak 1 atau 2?" Gitu, itu tuh kayak, eee, bikin kita pesenan
Oh emang seberapa pengaruh sih? Heeh. Mmm. Hmm. Mhm. Iya iya bener. Nah. Heeh.
tuh kayak, minta maaf dulu baru ngejelasin gitu, bukannya malah marah balik ke customer gitu.
Mhm. <chuckles> Iya sih, nah kalo menurut Kakak nih, kalo semakin banyak orang order makanan online itu apakah berdampak ke lingkungan? Misalnya dari kayak sisi sampah plastik atau enggak kemacetan?
Sebenarnya kalau dari sampah plastik ya, eee, nggak bisa dipungkiri ya, jelas itu pasti akan menyumbang, tapi gimana cara kita mengolah sampah plastik itu. Misalkan kayak, eee, kalau dari aku sendiri ya aku kumpulin, misalkan kayak yang bagian styrofoam-styrofoam, terus kayak plastik-plastik tapi kalau udah sisa makanan ya sebisa mungkin aku buat, eee, apa ya, kayak misalkan kayak dikumpulin gitu, terus kayak sisa makanan ya dikumpulin, terus kayak plastik dikumpulin. Jadi kan biar nanti tukang sampahnya nggak nggak kesulitan ya buat memisah-misahkan karena kalau udah kecampur kan pasti udah beberapa hari pasti baunya nggak nggak nyaman ya, gitu.
Mhm. Iya sih. Mhm. Mhm. Oh ya ya. Iya sih, nah apakah juga berpengaruh soal kemacetan nih? Kan ba nanti bakalan banyak kayak ojol-ojol atau nggak yang order driver-nya itu bakal ngantri-ngantri kan ke restoran? Jadinya kan bikin macet.
Nah, kalau dari aku sendiri sih malahan ini tuh kayak membuka peluang pekerjaan ya buat driver. Karena kan iya karena kan mereka jadi kayak punya penghasilan, yang tadinya nggak punya pekerjaan kan sekarang juga banyak ya orang yang di-PHK gitu. Nah ketika driver-nya itu, eee, bekerja, dipesan makanan kan jadi kita membuka peluang pekerjaan nih. Cuman emang nggak bisa dipungkiri juga, pasti bakal ada kemacetan, karena kan ya itu tadi, namanya jalan pasti banyak orang berlalu lalang dan salah satunya juga driver. Cuman daripada negatifnya lebih banyak positifnya sih, dari pesan online.
Oh, malah membuka peluang ya? Mhm. Mmm, mhm. Iya sih. Mhm. Oh. Oh begitu ya. Nah kalo untuk pesan makanan lewat aplikasi nih, apakah itu malah mendukung warung-warung kecil gitu?
Betul! Ketika kita pesan makanan online itu juga menduru me mendorong, eee, pembelian di warung-warung kecil karena yang mu offline-nya jadi dia cuman online, jadi kita bisa beli, dia akan semakin berkembang juga warungnya.
Oh. Mhm. Oh ya ya jadi begitu ya, wah terima kasih banyak nih untuk ngobrol-ngobrolinnya soal tips pengalaman Kakak di saat belanja makanan lewat aplikasi.
Sama-sama, semoga membantu ya.
Iya Kak, wah terima kasih ya, sampai jumpa.
Sampai jumpa.